Yani, şöyle oldu, açıkçası çok şey olmadı. Benim ailem memur olduğu için herkeste bir kere yeşil pasaport var. Hâliyle, eee, e, zaten ben geldim buraya, y düzenimi kurdum, hemen onlar geldi. Hatta, eee, ablam burada bir profesörle anlaştı. Üniversitede bir profesörle beraber, eee, çalışma yapmak üzere 3 aylığına geldiler. Ablam, yeğenim, annem üçü birlikte, 3 ay birlikte yaşadık. Zaten düzenimi görünce onların çok hoşuna gitti, çok memnun oldular. Yani, hatta dönmemi kesinlikle istemiyorlar. Hani, nasıl desem, eee, başta bir soru işareti vardı ama ben artık nasıl bir izlenim verdiysem; ben genelde, eee, tutunmayı biliyorum. Ortama adapte olmayı biliyorum. Yani, güvenli ortam, bir tek annemin dikkat ettiği şey buydu. Ortam güvenli mi? Yani, benim yapamayacağıma dair hiç şeyi yok. Hani, öyle bir şüphesi kesinlikle yok ama, eee, nasıl bir ortama gittiğimi bilmiyordu. O da buraya gelip onu görünce, eee, her şey tamam oldu, yani. Bir anda, bir baktım buradayım.
Hımm. A, ne güzel. Hı hı. A, ne güzel. Hı hı. Ne güzel. Hıı. Hı hı. Yani, bu biraz şey gibi olmuş; yani, bu ihtiyacın olduğunda, eee, böyle, yardımdan ziyade, böyle, ilham veren, bir bu ateşi yakan bir, eee, başlangıç konuşması gibi olmuş aslında arkadaşının da yaptığı. Hani, eee, sen kararlı olmasan
Hı hı. Yani, CV'mi hazırlamama Evet, ama şöyle bir durum var. Mesela b sabahleyin biz 1 saat erken gelmiştik işe ve, yani, CV'mi benim o laptop onun önündeydi mesela, o yazıyordu. Hani, benim normalde Türkçe bir CV'm vardı. Onu çevirmesi vs. her şeyini o yaptı açıkçası. Ondan sonra ben, eee, başvurmak istiyorum diye bildiğim kişiye gönderdiğimde, bütün süreci o devam ettirdi. Hani, gerçekten, yani, ben sadece oturdum, izledim desem yeridir. Hani, o süreçte. Çok bir şey ya Evet, görüşüyoruz, hâlâ görüşüyoruz.
Hı hı. Ya, ne güzel. Hı hı. Görüşüyor musunuz hâlâ? Ya, bayağı hayatını almış bir yerden, hayallerini gerçekleştireceğin bir konuma getirmiş. Ya, hayal eminim bir sürü hayallerin vardır ama, hani, bu uzun zamandır istediğin olsa ne güzel olur hatta buna yönelik de kararlar verdiğin bir, emm, hedef ya, belki yaşam hedefi. Hay Gerçekten çok başka bir hâle gelmiş şahane. Eee, peki bunu konuşuyor musunuz arkadaşınızla, böyle, eee, kahve içerken falan?
Evet. Evet. Evet. Hı hı. Evet. Hı hı. A, tabii ben, ben hep söylüyorum ve ona da söylüyorum. Mesela biri bizi yan yana o olmasaydı ben buraya gelemezdim. Yani, onun, eee, şeyiyle geldim, yani, "Hadi" demesiyle geldim. Ben de dünden razıymışım. Aynı ofisteyiz, evet. <chuckles> Aynı ülkede, aynı ofiste. Aynen. <laughs>
Hı hı. Anladım, aynı yerde misiniz peki? Ya, şahane. <laughs> Ya, gerçekten çok keyifli ve ilham verici bir sohbetti. Çok, çok teşekkür ediyorum sana.
Imm, benim için de çok zevkli bir sohbet oldu, görüşmek üzere.
Görüşürüz, hoşça kal.